Mình nói rằng mình thấy cái sự công nhận, ghi nhận thực sự của người ta vẫn quan trọng hơn tiền thưởng ấy. Có những lúc họ cho mình thưởng nhưng mà mình cảm thấy nó như không á. Thật sự.
Ừm. Ừ, ừ. Ờ, thì tiền thưởng là sự công nhận cho những nỗ nỗ lực của bạn. Thì tất nhiên là cái đó là là quan trọng hơn là cái số tiền mình được thưởng. Rồi nó
Còn nếu mà chỉ đơn giản ấy, đơn giản là tự nhiên vứt cho mình cục tiền là, ờ, bảo: "Bạn được thưởng ấy", mình sẽ thấy, ờ, ô kê, cầm tiền, sau đấy mình chỉ quan tâm, ưm, ưm mình sẽ không thấy nó còn ý nghĩa nữa. Thế nên là cuối cùng thì thực ra á, nếu mà như thế thì tiền thưởng cũng như tiền lương mà, chẳng qua là mình nhiều lương hơn thôi. Thế thì, ừm, mình sẽ không, ơ, nghĩ đến thưởng nữa, mình sẽ tìm cách để nâng cao thu nhập, nếu thế thì cần gì phải thưởng. Thế nên mình bảo là cái ý nghĩa của cái tiền thưởng ấy, nó sẽ không thể ừm, nó không phải là về số tiền, nó không phải là cái từ là tiền thưởng, mà là ý nghĩa đằng sau của nó. Còn nếu không thì mình tập trung vào phát triển sự nghiệp, mình kiếm tiền lương của mình nhiều gấp 6, gấp 7 lần, cần thì mình phải nhận thưởng. <chuckles> Đấy. Đó.
Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừ. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ừ, đúng. Thì hai đứa mình á thì, ờ, công nhận á là tiền, à, kh kh ờm, tiền thưởng á thì không có quan trọng bằng sự khen ngợi, bằng lời nói của họ. Ờm, tiền thưởng á, mang lại sự công nhận vật chất thôi à, còn cái, a, cái cái mà khen ngợi của họ á, thì ra vẻ thấm thía hơn, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi. Đúng. Nó tại sao nó gọi là tiền thưởng? Thực ra là tiền thưởng này là một thứ mà nó vượt qua ngoài cái mức mà quy định giữa mình với bạn, thì nó gọi là thưởng. Thì nói nó nghe nó mình thấy là nó ý nghĩa hơn so với việc là "À, ờ, mình có dư ra một khoản, mình tặng mình cho thêm bạn nhé." Nghe thế thì nó hơi thô, đúng không? Nên mình sẽ nói là tiền thưởng, tiền thưởng thì mình phải hiểu chữ thưởng ở đây là vượt ngoài cái thứ mình quy định và chứng tỏ là bạn đã làm một cái gì đấy tốt hơn mức quy định thì mình thì bạn mới sẽ được thêm, đúng không? Đấy. Còn nếu mà đã đơn giản là là giả dụ như là mình làm xong việc này mình nhận được 10% hoa hồng thì đấy là không thể gọi là tiền thưởng được. Đấy là cái giao ước giữa mình với bạn, là bạn mình sẽ được nhận phần ấy. Ừ.
Ừm. Ừm. Đúng. Đúng. Ừ, ừ. Ừ, đúng vậy, đúng dồi. Đúng, đúng. Chính xác. Ừ, đúng. Đúng. Ừm. Ừ, ừ. Cái đó là tiền tip thôi. <laughs> Ờ, thì ừm.
Nó là chuyện nó là chuyện đương nhiên mình được nhận vì đấy là công việc mình đã làm tốt ấy. Còn nếu mà bạn đã muốn thưởng thêm một cái gì đấy thì nó phải có một cái ý nghĩa thì nó mới gọi là tiền thưởng. Đó.
Đúng, đúng. Đúng, đúng. Thì sự khen ngợi ám bằng lời nói thể hiện sự công nhận tinh thần của cho mình, thì cái đó là, là mình nghĩ là, ờ, không còn gì bằng hết. Ờm, nhưng mà cái định cái đó thì tất nhiên là mình phải, a, làm việc, ờ, cực nhọc và khó khăn mới được, đoạt được cái đỉnh đó, đúng hông? Ừm. Thì, ờm, bạn thấy là, ờm
Đúng rồi.